Ya, bilmiyorum bu konularda biraz da soğukkanlıyımdır aslında. Çok, eee, en acil durumlarda falan çok plan ya eee, şey, ımm, panik yapmadan biraz sakince tepki verebilirim. Mesela kendi düşünüyorum da böyle, hani, düştükleri oluyor, acil durumlar oluyor, hiç umulmadık, hani, şeyler. Mesela bir kere de benim oğlum, eee, küçükken mutfak tezgahına oturtmuştum. Arkamı dönüp bir şey alacağım. Aslında benim yaptığım da çok büyük hata ama, eee, arkamı dönmemle çocuğumun böyle göğsünün üstüne düşmesi bir oldu ve de böyle kaburgalarını tutuyordu. Mesela o anı hatırlıyorum. Yine ben böyle soğukkanlı falan, hani, sakin bir şekilde sadece olayı, eee, tespit etmeye çalışırcasına "İyi misin, nefes alıyor musun?" onları da kontrol etmiştim. Belki benim yapımla da alakası olabilir.
A! Bu iyi bir özellik olmalı. Hı hı. Hı hı. O! Çok mu küçüktü? O. İlginç. Olabilir ya da belki bu anneliğin getirdiği bir, eee, his de olabilir bir yandan. Hemen hızlıca koruma içgüdüsü. Peki, çok mu küçüktü çocuğun o sırada?
Yani, evet. Evet, küçüktü ya, ne kadardı acaba? bir iki bir iki yaşında falan teşekkür ederim. Evet, küçüktü, çok küçüktü ve de çok korkmuştum. Yani onu diyeceğim, konu uz uzatıyoruz ama şöyle: Şimdi benim o karşı komşum çok da böyle samimiyetten, şeyi yani ya tamam, samimi olmasa da olur ama bak şunu söylemişti. Hıh.
Geçmiş olsun. O, çok küçükmüş gerçekten. <tsk> Haklısın. Ama aslında başka, hani, böyle etkileşimde olduğu komşu yok muydu acaba, koşarak sana gelmesinin bir sebebi olmalı? Demek ki yakın hissetmiş.
Ya, şu da var, tam karşı kapımda, yani en yakın benim, başka birine nefesi yetmeyebilir, yani ı psikolojik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hani, be beni samimi bulduğu için olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen nefes yetmeyecekti. Zor bir andı. Evet, evet. O yüzden, işte, yani neh ne kadar ihtiyacım yok desen de dememelisin. Hah.
Ha, başka bir yer yok. Ah. <chuckles> <giggles> Can havliyle haklısın, doğru söylüyorsun aslında. Bir gün gelebiliyor. Evet, duşta bile tabii, yani ölüm tehlikesiyle. Peki, mesela onun böyle, eee, başka komşularla daha sonra yakın olduğunu gözlemlediğin oldu mu ya da sonuçta bir şekilde hayatını kurtarmışsın? Bu farklı bir yere evrildi mi? Yani daha sonra gelmeye devam etti mi sana mesela?
Evet, her an her şey olabiliyor. O yüzden de komşuluk ilişkileri önemli. Ya, biz birbirimizi gördüğümüzde gülüyorduk yani o o da tutamıyor be ııı. Allah'ım ne ne yaşadık biz öyle kapıda diye. Ya, duştan çıkmış ıslak kaldı üstünde <chuckles> gülüyorduk genelde ya.
<chuckles> <giggles> <giggles> Bu da normal olsa gerek.
Gülüyorduk ama uzun süre üstünden atamadı tabii ki.

Aslında tam olarak öyle değil de bak bahsedeyim. Ben, eee, bayağı oluyor herhâlde 10 yıl önce, eee, yaşadığım bir şehirde bir ko eee, karşı komşum vardı. Tam kapı komşusuyuz karşı karşıya. O zamanlar ben çalışıyordum. Hani, çok fazla o komşumla vakit geçirdiğimi söyleyemem ama ka kapıdan "Merhaba, nasılsın?" falan, hani, öyle, aaa, kapı ağzında hâl hatır sorma her zaman oluyordu. Eee, çok fazla samimiyetimin olduğu biri de değildi, eee, yani şey, ımm, hani, ben böyle bir kere, e "Müsaitseniz buyurun, kahve içelim," falan diye de çağırmıştım ama teşekkür etmişti kibarca. "Sağ olasın," falan demişti. "Herhâlde," dedim, "çok samimi olmak istemiyor, sorun değil." Sonra ne oldu biliyor musun? Eee, bir gün evde oturuyorum. Benim kapım çalmıyor, kapım yumruklanıyor böyle resmen, koşarak kapıya gittim. O karşı komşum, üzerinde bornoz, s hani, böyle, iii, hemen bir sarınmış kadın, eee, sırtını gösteriyor. De anlayamadım. Üstünde sadece duştan çıkmış, belli saçları falan ıslak ve bana sırtını gösteriyor. Eliyle sadece işaret edebiliyor, konuşamıyor. Anlamadım, "Ne oldu?" dedim. Böyle omzundan falan tuttum. Ya, şunu anlıyorum, bir şeye ihtiyacı var ama ne yapacağımı anlamadım ben de bir anda. Hiç ummadığım bir tablo karşımdaki. Eee, sırtını gösteriyor. Sadece o arada sanki "Vur!" dediğini duydum, tamam mı? Duş alırken, eee, boğazına su kaçmış. Nefes alamamış. Üzerine kaptığı havluyla direkt karşısındayım ben. Benim kapıda nefes almış hani ve sırtına vurmamı istiyor. Tabii hemen o bir yandan da arkasını dönüp "Vur!" dediğini anladım ya, o arada ben de artık jeton da düştü bir yerde. Hemen başladım sırtına vurmaya. Ya, şimdi hadi buyur yani, hiçbir şeye ihtiyacı
I hı. Güzel. Hıı. Olsun. Hı hı. A, gelmemişti yani. Hı hı. <chuckles> Ne oldu? Hı hı. A, a! Nasıl yani? A, a! Çok merak ettim şu an. I hı. O! A, çok kötü bir durum! E, tabii. O! O! Bu nasıl mümkün olabilir? <chuckles> Ya, bu hiç beklenmedik bir durum olmuş ama yani, kaç tane insanın duş alırken yani su kaçar ki genzine, diye düşünüyorum.
Evet. Evet. Değil mi? Aklıma da gelmiyor. Kadın m havlusuyla karşımda saç falan ıslak ve konuşamıyor, sırtını işaret ediyor. Ben, "Ne oldu, neyin var, ne oldu?" dedikçe de sadece "Vur!" diyebildi. Başka bir şey hiç ama o bu r "vur" da şu an benim sana anlattığım kadar net değildi. Yani Hah, bir iniltiyle beraber ben "vur"u anladım, sırtını da dönünce tahmin ettim artık ve sırtına vurmaya başladım. Sonra açıldı. Çok şükür açıldı. "Allah'ım, açılmasaydı o sorumluluğu düşünemiyorum şu an var ya."
Ya! Evet. Hı hı. Ha, evet, o zaten tıkandığı için muhtemelen. Hı hı. <chuckles> Peki sen orada mesela nasıl bu kadar soğukkanlı kalabildin ki? Yani yine de hani, aklına bir yöntem gelmiş bir şekilde.

Evet, yani, böyle olmalı ya, eee, kaç kere gün içinde birbirimizi görüyoruz, gidiyoruz geliyoruz, op yolda karşılaşıyoruz zaten. Bi bi birazcık da böyle sıcaklık olmalı, samimiyet olmalı, güler yüz... Bu insana ne kaybettirir ya? Yani, birini görünce merhaba demen güler yüzün veya mesela ben, ımm, benim karşı komşum emekli olmuş. Burada her şeye bir pasta kesiliyor. İşe başlıyorsun, pasta kesiyorlar. İşten ayrılıyor pasta kesiyorlar. Emekli oluyor, pasta kesiyorlar.
Hı hı. <chuckles> Sürekli bir kutlama hâli mi var yani?
Evet, sürekli sürekli neyse o bir pan
Peki bunlar yani insanları mı etkiliyor? Hani, pastayı alıp dağıtıyorlar mı? Nasıl işliyor süreç.
Yo o anki iş yerinde veya ortamda kesip ortamdakilerle yeniyor. Kalanı da direkt çöpe gidiyor zaten öyle paylaşma olmuyor, eee, ama bu karşı komşuma ben, eee, aşure götürmüştüm. Onun a üstünden 1 hafta geçti işte emekli oluyormuş, pasta kesilmiş. O da bana, eee, o iş yerinde kesilen pastadan 1 dilim getirmişti mesela alüminyum folyoya sarmıştı hatta hatırlıyorum. Ya çok hoşuma gitmişti. Mesela bana orada bak emekli olduğundan bahsetti. Ben de ne kadar güzel dedim ben de o güz günleri dört gözle bekliyorum, darısı başıma felan hani.
Hı hı. A, ilginçmiş! Hı hı. <chuckles> Ya aslında evet, küçücük bir adım atmışsın. Sonuçta yaptığın aşureyi götürmüşsün ve onun aklında kalmış. O da sana bu şekilde bir geri dönüş sağlamış ki kendisi yapmamış olmasına rağmen aklına gelmiş olman çok büyük bir incelik gibi duruyor. Seni çok etkiledi mi? Mutlu etti mi?
Evet. Evet evet yani diyorum ya böyle olmalı. Ya çok mutlu oldum. Hatta şöyle, eee, birazcık da hadi dürüst olayım. Onu böyle kapıyı işte birazcık ayaküstü sohbet ettikten sonra kapımı kapattım. Baktım tamam mı? Biz böyle 6 tane, eee, müstakil ev aynı sitede yaşıyor gibi bir ortam var. Başkalarına da götürüyor mu, bana mı getirdi diye şöyle. <chuckles> Perdenin arkasından baktım, yok kimseye götürmüyor. Tamam dedim, teşekkür ediyorum. Şu an ni niyeyse kendimi daha iyi hissettim.
Hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Peki, evet, bunu yapmanın altındaki aslında temel neden tam olarak neydi? Yani, bir şeyden emin olmak mı yoksa, ımm, zaten yaptığın iyi bir adımın bir şekilde dönmüş olduğunu 1 kez daha gördüğünde daha mı mutlu oldun acaba?